بُص، هو أولًا فكرة الإنتقال لمد مكان جديد أو مجتمع جديد، فدي أنا حاسّة بيك جدًا، وحاسّة إن أكيد الموضوع بيكون فيه زي يعني قلق وتوتّر وخصوصًا موضوع اللغة فيعني مُدركة أو اللي أنت بتتكلّم فيه، ف بس قُل لي الأوّل هو أنت أساسًا كان سبب الإنتقال يعني إيه؟ إيه الهدف منّه أنت رايح دراسة والّا شُغل والّا إقامة دايمة والّا إيه؟ يعني احكِ لي كده.
إمم. والله بُصّي هو ال الغرض كلّه هيبقى إقامة دايمة، أنا ه خلاص هيبقى في استقرار جامد أوي، لإن البلد اللي أنا كنت فيها الأوّل للأسف الضرايب فيها عِليت جدًا وبقت غالية جدًا بالنسبة لي، بقيت يا دوبَك باكفّي يا دوبَك مصاريفي وإيجار بيتي، و والب وال واللي هي الفواتير والحاجات دي كلّها بصراحة. فالموضوع بقى عندي صعب جدًا، فعشان كده قرّرت، قرّرت إن يبقى استقرار دايم كده وشُغل وحياة ودنيا والكلام ده كلّه. فأنا ب بُصّي هابتدي فيها آه، ف حرفيًا من البداية خالص يعني.
اهم. أوكي. أهم، إمم.